Здравствуйте! А знаете с вами хотела сегодня, м, а, о чём поговорить. Вот, э, меня иногда вот, э, не всё устраивает в общественном транспорте. Что вот, э, может быть вас тоже <chuckles> не устраивает и выводит из себя, когда вы им пользуете?
Здравствуйте! Мгм. Мгм. Ну, это ожидаемо. Мне кажется, общественный транспорт вообще менее комфортный, чем свой собственный личный транспорт.
Я соглашусь на все 100 %.
Поэтому что, ну, самое элементарное это, например, э, когда весь автобус забился людьми, и вот, э, в час пик все куда-то едут.
Ага. Ага, ага, знакомо. Знакомо очень.
Не за что там даже схватиться, в жарко еще, особенно если летом все уже потеть начинают. Ой!
Нет т такого расстояния, да, друг от друга, тебя задавливают там.
Да, это прям прям думаешь, я лучше пешком сейчас пойду, в только в выйти бы и из этого автобуса, например.
<chuckles> Да, вот это конечно летом, э, я согласна. Я сама вот испытывала, когда нет в автобусах кондиционера, например, и это вообще духота. Ты едешь пока до остановки, там от остановки до остановки, до которой те надо. Можно в обморок упасть просто там вообще.
Да, вот тоже ж невозможно просто, действительно.
А вот это вот
А кстати, я встречала пару раз в жизни, когда действительно автобус был настолько там без воздуха, жарко, что люди людям становилось плохо, и другие люди их <chuckles> их спасали, как-то откачивали.
Мгм, мгм. Так конечно, ну это представляете вы в закрытом пространстве. Это ладно бы 1 человек ехал, а когда их там ну там человек 30-50 все же дышат, это же дышать нечем. У меня даже были такие истории когда я ехала из города в город, но там были люди пожилые, и они жаловались, что их продувает. И мы открывали окно, а они закрывали. Это был кошмар просто, как вспомню ужас просто.
Ага. Все дышат, да. Ага. О. Эт это проблема тоже в офисе есть, когда кто-то любит кондиционер на полную, а кто-то выключает и им нравится вот вот в в душно <chuckles> в духоте сидеть.
Да, да, да, да. Но это может быть ещё конечно зависит от того. Вот если с кондиционером брать, там конечно зависит от того что, а, м, где ты сидишь. Вот знаете, зна в автобусе такое замечала. Как-то ехала там в междугороднем автобусе, который с кондиционером, и вот ты вначале сидишь, ты там замерз просто уже невозможно до какого состояния.
Ага. Да, что уже хочется, э, з зимнюю курточку накинуть. <chuckles>
А людям, которые сидят в конце автобуса, да, а, им, а им наоборот душно, представляете, вот как устроено?
Ну я согласна. У у нас здесь так такое интересные тоже есть поезда, например, летом. Либо вообще без кондиционеров, то есть, там душно, жарко, ужасно, либо включают кондиционер, но его включают, я не знаю, насколько градусов на 15 у меня по ощущениям, что там хочется просто завернуться в одеяло, в теплый плед, нали налить горячего чаю, прям очень холодно.
Мгм, мгм. Ого. Ничего себе. <laughs> Ой, это очень тяжело, конечно. Т то есть, э, он у них работает только либо на, а, -15, либо никак, да, получается кондиц
Да вообще, я я не знаю, почему. Вот сделайте среднюю, нормальную, приятную, комфортную температуру. Нет.
А почему вот в поезде, в котором вот допустим, душно, что они даже там окна не могут, как-то нельзя окна открыть, как вот?
А в некоторых поездах окна вообще не открываются, ну то есть они как-то закрыты, и их не откроешь. Да.
А, ничего себе. Ужас какой, ужас! Но это очень как бы неприятно, плюс вот эти всякие от жары там и запахи, и духота вот эта, и спёр
Конечно. А еще кто-то, если сзади начинает, в в что раздражает, например, люди начинают что-то есть, э, рядом с тобой в транспорте, что из издает сильный запах, например.
Я согласна, да. Согласна. Есть такие, есть такие индивидуумы, им всё равно вообще они хотят кушать, <chuckles> им неважно, что как бы другой человек почувствует.
Да, ну Я не знаю, я стараюсь ну максимум воду взять, но я не знаю, бананчик может, ну что-нибудь вот такое вот прям лёгенькое, а у некоторые
Ага, ага. А кто-то берёт с собой эта, чесночную какую нить курицу да? <chuckles> Ну и вот.
Да-да, вот прям такой сидят наворачивают, а ты, особенно если, например, на ав автобусы плохо переносишь, с сам еще зеленый, там уже едешь и из-за автобуса, из-за жары, и кто-то ещё начинает что-то есть.
Ага. Ага. А еще и этот запах, еще этот запах и вообще начинает, да, подташнивать, наверно?
Это в вообще кажется адом, конечно.
А как вот, допустим, вы реагируете обычно, если кто-то ведет себя громко или невежливо? Ну вот я, вот часто, э, часто же такие еще ситуации бывают, когда вот люди в общественном транспорте ведут себя неадекватно.
Да, тоже хотела подметить. Мгм. Ну, как, я обычно, в так как у нас здесь в Европе не принято всех носом тыкать, э, у если кто-то не так себя ведет. Приходится терпеть. Но опять до поры до времени. Вот если уже совсем я выхожу из себя, то я могу, конечно, и сказать уже что-то.
Ну как. Мгм, мгм. Мгм. Ну то есть. Получается лучше там не вмешиваться, как бы. Ну это по культуре считается, а, как бы не делать, да, замечаний?
Ну да, они сами вот не очень делают замечание кому-то. Плюс я себя чувствую не, ну, права у меня не такие, как у <chuckles> местного жителя, например. Н я не гражданин этой страны и думаю, сейчас я буду на кого-то кричать, это зачем мне еще проблемы создавать вот эти.
Мгм. Ага, ага, я понимаю, понимаю, как это. Ага, ага. Слушайте, ну это, у, я понимаю прекрасно, понимаю, очень. Ага. Очень часто п да да да, <chuckles> прям мы вместе.
Хотя, ага, знаете, у меня вот а, ага од один случай был, хотела рассказать как раз про людей, когда громко себя ведут. Тоже ехала в автобусе, и сидела группа подростков, такие на арабов похожи, кажется, ужасного поведения, невоспитанные. И вот они взяли какой-то, э, проигрыватель, бумбокс и включали музыку свою, прям вообще на весь автобус и веселились. И там си я думаю, кто-нибудь скажет им: "Ну, вы что?" Вообще же не нормально.
Ага, ага. Мгм. Мгм, мгм. А, ничего себе. Ого. Как бы их вообще ничего не с н ничего их не смущало, да, получается, столько людей?
А их ничего не смущает, они приехали довольны. Вот, и в итоге пожилые итальянцы начали возмущаться. Ну, бабушки, дедушки уже им начали говорить, э.
Мгм. Мгм. И как эта молодежь отреагировала на эту ситуацию?
А они начали их, э, ну, играться с ними. То есть, им говорят: "Сделайте звук поменьше, выключите". Они выключают, через полминуты опять включают.
Мгм, мгм. Ужас какой!
То есть, и вот они выводили так весь автобус из себя <chuckles> своим поведением.
Ой, ужас, не знаю, надо было всем автобусом их высадить, получается каким-то образом из автобуса.
Да в в вот я говорю, они такие нерешительные, конечно. Я бы, м, чувствовала бы себя чуть более уверенно.
Но видите здесь как бы сь ситуация вот с общественным транспортом. Это же как вот общественное пространство и получается как как бы ты не имеешь права, да, там вмеш э, вмешиваться, м, в поле другого человека, как будто бы. Но с другой стороны, считай, да.
Ну, с другой стороны, так как это общественное пространство, всё-таки меры общественного порядка должны соблюдаться. И мне кажется, вот включать музыку на весь, э, автобус.
Да, да, да. Может быть Ну а как вот допустим, а, в таких случаях, возможно ли вызывать полицейского? Знаете вот как вот, ну есть же какие-то кнопки вот такие в случае, да, там если в автобусе, либо в метро, либо в электричке, да, ты там нажимаешь чтобы, м, пришел какой-то работник охраны.
Ну ну, в метро, если, например, там всё-таки оно как-то более статично, что ли, я вот не знаю, ка как в автобусе вызвать милицию, он же куда-то едет автобус постоянно то есть.
Ну да, кстати. Ну на остановку чтобы подъехали, например, на следующую. Ну может же, например
Я не знаю, мне кажется, в автобусах нет такой кнопки вызова кого-то. В поезде есть, в поезде, кажется, есть мили милиция ну какие-то правоо
Да. Ну в по в поезде, да, а, в по в поездах-то в электричках же еще часто вот выступают всякие, вот эти вот группы то, знаете, с музыкой. Танцы там устраивают. А вот к ним вы как отн а, к ним вы как относитесь? Например, они вызывают какое-то раздражение или нет?
хранительные органы. Да, да, часто. В метро тоже поют. Ну, они меня не трогают, как бы я их тоже не трогаю. Ну, ну к ним
Ну то есть они в принци к ним проще, к ним другое, да, отношение вот чем
ну, мне как-то попроще к ним. То есть, они не кричат, не сдирают, они что-то. Иногда что-то интересное даже могут сыграть, какие-то интересные музыканты, но потом через 2 минуты они в другой вагон пойдут и
Мгм, мгм. Ну то есть как бы в принципе у них не агрессивная подача вот эта и музыка, да, ни т не так шум не такая шум
Да, это скорее их работа, не агрессивная подача, и иногда там что-то интересное, и то есть, они, м, ну как-то не требуют. Если понравится можешь заплатить, не понравится не плати.
Мгм. Ну. Я, да, таких тоже ребят видела. А в принципе, да они такие, мне показалось, э, очень такие культурные, э, н никого там, как это, не лезут так вот с этой вот кепкой, там: "Дай мне деньги, дай мне деньги". То есть они такие вот прям аккуратные. А что вы думаете вот например, по вашему мнению, могло бы сделать поездки вот в общественном транспорте комфортнее и спокойнее для всех, например?
Мгм. Да. Ой, ну вот опять какой-то порядок навести, но вот, честно говоря, я не знаю, как, э, людям привить, какой-то чтобы они уважительно относились к друг другу. Потому что, действительно, многим просто наплевать, и я я не знаю, как эту проблему решить можно было бы.
Мгм, мгм. Мгм. А какое-то массовое осуждение получается, если вот ну кто-то, чтобы вступался, да, за кого-то, если какие-то ситуации происходят.
Ну вот опять же вот эти подростки включали, ну там было, можно сказать, массовое осуждение, ну а им-то всё равно было вот вообще. Они просто
Мгм. Ну тут конечно вопросы я не знаю с подростками, да. У подростков, э, с одной стороны, я не знаю как бы, как будто бы к ним надо с принятием относиться да? А, с одной стороны
игрались. А с другой стороны, может быть, нужно как-то поставить на место, потому что уже
н как будто, как будто м да, потому что если они им будут вседозволенность, да, они потом будут это, не знаю, что они там еще потом в следующий раз будут в этом автобусе делать. Вот это еще есть такой момент, когда вот залазят с ногами, вот это вот на сидение, да вот.
слишком. Ну вот да, вот да. Ой, это повсеместно тоже. Я, конечно, х я прохожу, и мне тоже хочется всем, вот кто положил ноги в в обуви на сиденье, надавать по ногам. <chuckles>
Мгм. Хочется сказать им, <tsk> да. Я не понимаю, почему тут такая мода пошла. Ну, а, я думаю что еще есть такой момент, что многие даже и дома так делают. Они и дома так делают, в общественных местах, их как будто бы не смущает. Подумаешь-ка я в этих же кроссовках там по земле шел, щас я с ними в кровать свою лягу. <chuckles> Какая разница, подумаешь-ка.
Прям очень хочется. Да. М, п по земле ладно, вот т тут ну да, по земле тоже всё равно грязно. А там
Но я к тому, что, а, их не смущает их даже если они в кровать лягут с этими грязными кроссовками.
Да, в Европе они вот вообще не снимают, а, обувь дома. Часто.
Мгм. Да, это мне кажется, много где так вот не снимают обувь, много в каких странах.
Ну, вот в Европе я такое прям, вот прям заметила, что меня шокировало в 1 дни, наверно, что <chuckles> почему?
Мгм. Поэтому, может быть, они и не парятся по поводу вот вот этого момента, что и в общественном транспорте можно с ногами залезть. Может быть.
Они как-то попроще относятся к этому, да, потому что у нас у славян, у нас у всех, э, обувь это вот прям где-то там стоит в коридоре на полочке. <chuckles>
Да, да, я согласна. <tsk> Я бы вот что, наверно, бы добавила вот к комфортным поездкам однозначно, вот помимо того, что вот как-то этот порядок какой-то придумать. А, не знаю, более комфортные, э, <clicks tongue> места, м, сидения, да, например. Ну да, да. Иногда они вот их как-то так делают, что ты всё-равно, ну может быть, м, как то ты в них мог устойчиво сидеть. Иногда ты вроде сидишь, э, и на сидении, но автобус тормозит, а тебя с этого сидения практически выкидывает, простите меня.
А сь сиденья вы имеете ввиду, чтобы были более удобные. А, это когда они такие прям очень простенькие, еще может быть даже металлические и, в которых с скользишь, мгм.
Да, да, да какие-то, а, с или пластиковые такие скользящие, что те приходится ты на него садишься, м, он как-то может быть оно задрано вверх. Я понимаю, что еще как-то молодежь сядет там окей, а вот люди старшего возраста, как они в этом си с сиденье прямо просто удержатся вот. Ну я вот часто такое славливала, такой вот это момент, что да, в авто в автобусах, в автобусах именно. А в автобус, он же, когда вот тормозит, у него всё равно есть какая-то вот это инерция торможения, и часто вот это вот, э, ты как бы чуть ли не в при торможении н ни чуть-чуть не выпрыгиваешь из стула. Тебе приходится
Или пластиковые, да. Это в авт в автобусах больше или в поездах? В автобусах. Мгм. Ага. За зависит от, а, еще от стиля вождения. <chuckles> У нас вот здесь тоже все водят, как будто бревна везут куда-то, поэтому да, толь только так летаешь по автобусу. <chuckles>
Да, я согласна. Вот, согласна. Еще вот например там вот в моей жизни был опыт, когда были автобусы такие на механической коробке передач. Которые там вот, это вот он эту, э, коробку там включает, как-то там на нейтралку тормозить и там просто весь автобус, как этих килек в бочке качнуло и там чуть ли не все не выпали, не упали и том тому <chuckles> подобное. Ну то есть сделать какой-то, а, более прави комфортный двигатель, ставить там вот эта вот система торможения. Щас же столько технологий всяких вот этих новых. Как вы думаете?
Ага. <chuckles> Ну вообще, казалось бы, да. Про сидения, знаете, у меня есть теория. Я где-то слышала, что тоже люди жаловались, почему у вас, э, сидение, и вот сидеть на них холодно зимой, и вроде бы. И они сказали, что если мы будем делать какие-то мягкие сиденья с покрытием, мы не знаем, как их мыть, потому что люди часто грязные попадаются, либо выливают что-то, либо кто-то даже писать может на сидение там.
Мгм, мгм. Да, да, кстати есть такой момент зим Ай. А. Слушайте, ну тогда как бы такой хороший, конечно, аргумент что
И вот они сказали, что они специально делают такие сиденья, которые можно просто там вот сполоснуть, например, я е и быстро помыть.
Мгм, мгм. А, можно и с отбойника просто помыть всё. Ну наверно есть в этом какая-то логика. Не может быть если бы даже и пусть они пластиковые какие-то, но просто как-то вот соблюдена вот этот угол сидения там, например, с высотой его да, чтобы, а, ты мог сидеть, вот как, ну например, вы ж дома сидите на стуле, вы же с него не выпадываете на ровном месте, например. Как-то вот вот такое удобство придумать. М, может быть, какие-то, а, вот эти поручни бывают высокие сильно, например, я небольшого роста и мне, например, не за что иногда бывает держаться, если вот такие вот, в в которые
Ну, э, тут опять же человеческий фактор, ш Мгм. <chuckles> Ой, согласна, часто неудобный, конечно, транспорт. Там, знаете, обычно вешают, если поручни высокие, там на них еще такие тре треугольники в висячие вешают.
Но они как-то вот не особо держат, когда вот, а, автобус вдруг резко затормозил, ты всё равно не так устойчив будешь.
Ну вот да, они болтаются так туда-сюда, как качели, и действительно на них н не чувствуешь себя в безопасности.
Н-да, да. И как бы это, не совсем как бы комфортно, поэтому мне вот с маленьким ростом всегда вот это вот, знаете, вот, э, такие вертикальные ручки, они бывают очень заняты, там просто куча рук, потому что все стараются да. А вот эти гори горизонтальные наверху, то есть ты либо вот за эту веревочку, на которой тебя болтает, грубо говоря, а, на петельке, либо ты вот как-то там пытаешься, не знаю, н на ногах распереться, если честно, такой момент.
Вертикальных мало, да, и там заняты часто, действительно. <chuckles> Да. Ну на ногах, да, ты с стоишь, наверно, пока более-менее ровно едет транспорт. Если где-то дернется, то, конечно, можно полететь неплохо так. <giggles>
Да, да. <clicks tongue> Поэтому вот для меня, наверно, основное это вот удобство сидений, г держаней держателей и комфортное, наверно, какое-то торможение автобуса вот всё-таки и и и порядок. А для вас всё-таки
Мгм. Ну, сог согласна, есть такая проблема. Для меня, наверно, вот порядок, лю лю люди чтобы вели себя хорошо.
Поддерживаете, да? Ну классно мы с вами, м, поговорили, спасибо большое, классная тема.
Интересно было узнать тоже ваше мнение.